Genau, und dann ist halt wieder die Frage, dass man halt sagt: „Okay, bei 6 Stunden, äh, dann zahlt er halt, äh, das Gas“, aber wie wie viel Geld hat man letzten Endes wirklich gespart und es kommt eigentlich aufs Gleiche hinaus. Also
Hat der 'n Gasauto oder was? Mit Gas?
Ne, äh, in in den USA sagt man einfach Gas, aber es ist Benzin. Ja.
Ach so ja, aber Gasoline dann ne, kommt es von Gasoline dann? Also, der hat auch 'n Benziner dann oder was? Sag mal, und ist es genauso teuer wie bei uns dann, das Benzin?
Ja, genau. Ja, ja, genau. Genau. Ne, ne. Ne, ne ne. Also, das ist äh, das das kostet in Deutschland das Dreifache beziehungsweise Vierfache.
Ja, ja. Ach ja, doch, okay. Mhm.
Das ist, äh, richtig extrem, wie t wie viel teurer das in Deutschland ist, ja.
Also kommt das dann auch daher, dass man auch das in in den Vereinigten Staaten herstellt wahrscheinlich auch teilweise, oder? Ja, mhm.
Ja. Ja, genau, genau, dadurch, dass sie halt diese Ölfelder haben und die Ölressourcen, ähm, weil das ist dort wirklich im Vergleich zu Deutschland spottbillig. Also, g aber da fahren ja auch alle mit'm Auto. Also, das das kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass du dort halt wirklich ja, also, dass man halt wirklich sagen kann: „Okay, alle fahren dort mit'm Auto“, und
Mhm. Ja, verstehe. Ja. Ja.
jeder kann's also, es sollte sich jeder leisten können, weil du hast kein kein ÖPNV, du hast auch keine Radwege <chuckles> und wenn du da kein Auto hast, dann, äh, ja, schaust schaus äh, „tschau die Maus“ ne, wie hieß das noch mal?
Okay. Ja. Bist du so hilflos. <chuckles> Ah, ja, okay. Äh, au aus die Maus. <giggles> Okay, lustig. Okay, also, ich habe ja auch gehört mir hat mal jemand erzählt, dass der Führerschein spottbillig wäre und dass es auch total einfach ist, den zu bekommen. Also, du, äh, machst da zweimal fährst 'n bisschen und dann kriegst du den auch, also, für 40 $ oder so.
„Aus die Maus.“ So. Ja. <giggles> Ja. Ja. Oh, ja. Mhm.